هو فعلًا أنا يعني بيقولوا إنّه القهوة بتأثّر، فالمفروض إنّه تتشَرب قبل ميعاد النوم ب8 ساعات على الأقل، يعني تشربيها يبقى لسّه قدّامك 8 ساعات على النوم، فهل ده صحيح؟ ومثلًا أنتِ متابعة الفكرة دي وبتأثّر معاكِ والَّا أصلًا مش بتشربي Caffeine؟
آه، آه بالضبط، امم. امم. لأ، هو أنا باشرب شاي بس هي القهوة هي فعلًا زي ما أنتِ قُلتِ لازم تبقى بعيدة قدر الإمكان، حوالي فعلًا 5 6 ساعات أو أكتر، الأكل هو ال لازم برضه تبقي حريصة على فكرة ما بتاخديش بالك إن هو ممكن يأثّر، آآ، على نومِك لكن لازم الأكل، آآ، وهضمُه يبقى بعيدًا تمامًا عن فترة نومِك، يعني لازم اك آخِر وجبة مثلًا، تبقى 20:00 لو هتنامي 22:00 23:00.
امم. جميل آه، في ناس طيّب مش بتقدر تقاوم الموضوع ده وبيبقوا مثلًا جعانين أو كده، فهل بيكون في حلول يعملوها عشان خاطر ما يحسّوش بالجوع ده، يعني مثلًا حتّى برضه الأكل الخفيف هو برضه أكْل ولازم يتهضَم، فإيه ال إيه ال إيه الحَلّ ده، امم.
امم، آه، آه، ع عليكِ بالفواكه بقى، <laughs> عليكِ بالفواكه مش م م أو زبادي مثلًا، لكن أكلة أكْل أكْل دَسِم زي ما بنقول لأ صعبة دي، دي آآ، مؤثّرة جدًا، امم.
آه هو فعلًا يعني هيكون الموضوع تقيل، امم، يعني مثلًا في ناس تاكل لِك هاعمل إندومي أو هاسلُق بيض أو كده، فالحاجات دي طبعًا بتكون تقيلة على ال على المعدة، خاصةً النوم، النوم خلاص ميعادُه قرَّب.
بالضبط، لأ حاولي آه، امم. مالها الفاكهة ما الفاكهة جميلة ولذيذة كمان يعني أعتقد إن ما فيش حد حدش ما حدش يعني آمم، يختلف على إن هي كويّسة يعني ممكن تبقى من الوجبات اللذيذة قبل النوم.
جميل أوي. <laughs> أيوه فعلًا، طَب
وكمان قبل حاجة هي حاجة مهمة، <laughs> آآ، حاجة افتكرتها وإحنا بنتكلّم على الموضوع ده إن لمّا تنامي الضُهر، القيلولة اللي بيقولوا عليها دي، آآ، ساعات بتطوِّل من ناس كده، <laughs> فت <laughs> فبتأثّر بس هي هي مفيدة أحيانًا يعني للي متعوّد عليها آآ، بس ما تزيدش عن نُصّ ساعة مثلًا.
وكمان إيه احكي لي. آه. <laughs> يعني في ناس بيقولوا مثلًا ياخد آآ، قيلولة كده ساعة ساعتين، ده مش صح؟!
لأ، صعبة دي، ساعة ساعتين يعني أنتِ بتتكلّمي آآ، أنا من الناس مثلًا اللي لو عَمَلت القيلولة دي آآ، أقوم مصدَّعة، ما اتعوّدتش عليها خالص.
آه أ طَب يعني، عشان ما نمتيش عشان ما نمتيش الوقت اللي أنتِ م دماغِك محتاجاه
بالضبط، يعني بالنسبة لي أنا النُصّ ساعة دي قليّلة جدًا، وفي نَفْس الوقت أنا ما خدتش آآ، كفايتي من النوم، فهاقوم مش مش مرتاحة، ولو كمِّلت زي ما بتقولي ساعتين، أنا كده آآ، هت هأثّر على النوم بالليل، ففي كُلّ الأحوال بصراحة يعني أنا مش عارفة ال القيلولة فايدتها إيه بس بيُقال يعني علميًا يعني و والناس اللي هم يعني فاهمين أكتر مِنّي بيقولوا إنّها مفيدة لو هي نُصّ ساعة.
امم. آه.